Расскажи о своем любимом хобби. Вообще, как ты начала и почему?
Мгм. Я вообще очень люблю коллекционировать. Я вообще с детства, э, коллекционировала всё, что угодно, но когда я стала уже такой взрослой девушкой, я стала коллекционировать винтажные украшения.
У, серьезно? Ого, здорово!
Да, у меня целая большая коллекция, у меня около 50 украшений на данный момент, но это количество постоянно меняется, потому что я что-то перепродаю, что-то, наоборот, покупаю, то есть у меня коллекция постоянно обновляется. А как я начала, я даже не помню. То есть это было около 13 лет назад. То есть я помню даже свое украшение. Это были сережки от "Шанель", но почему я вот к ним пришла, я не помню. То есть они мне понравились. Потом так появилось еще одно украшение, еще одно, и вот так вот коллекция, мне стали родственники, друзья дарить что-то, я стала перепродавать, покупать, мне так стало интересно, и вот так меня это всё увлекло.
Ага! Вот это да! <chuckles> Ха, даже так. Так давно. Ага ага. Слушай, здорово! Ну, то есть ты не помнишь, что тебя подтолкнуло, да, на начать этим заниматься.
Я даже не помню, как будто вот просто мне понравилась весь вещь, и всё, я взяла и загорелась, и потом мне захотелось больше. Я стала читать, потом смотреть, узнавать, стала ходить по винтажным магазинам, рынкам, мне вот всё стало интересно. Почему-то вот так меня увлекло.
Слушай, здорово! Ну, может быть, это был какой-то фильм или музей, или нь не припоминаешь что-то такого?
Нет, такого не было, чтобы фильм или музей. Я очень раньше смотрела, конечно, да, блогеров. И я помню, что вот, например, когда я в жила в России, вот эти все винтажные магазины, какие-то комиссионки, это было вообще как-то, не знаю, не позорно, но вот не модно было тогда ходить. А в Европе наоборот, что это классно, что ты даешь вещи вторую жизнь, э, что вот люди меняются, обмениваются, что вот это наоборот здорово, и меня как-то это увлекло, так и мне захотелось больше всего. И мне захотелось, чтобы у меня была большая коллекция, мне так это понравилось.
Ага. <chuckles> Мгм. Ну, кстати, да. Ага. Слушай, здорово! А тебе вот больше нравится процесс коллекционирования, ну, то есть, поиска, да, там где-то украшений? Или тебе, м, больше интересен вот результат, что ты всё вот нашла и у тебе у тебя в коллекции н новое ожерелье там?
Мгм. Нет, мне нравится и поиск, но мне нравится и торговаться, мне нравится, чтобы хорошая цена была. Еще бывают такие украшения, например, я что-то увижу, не могу себе, например, позволить, но очень дорого, например, и я за ним могу охотиться, то есть куда-то там себе. Э, ну, wishlist у меня есть, то есть я туда запомню, потом смотрю, могу там даже месяцами его искать. И естественно, когда я получаю вот это украшение, мне так: "О, класс, мои коллекции". Но я, кстати, не только их собираю, я их тоже и ношу.
А, да? <chuckles> Мгм. О. Ничего себе! Даже так. <laughs> А, да!
То есть это не просто, что они у меня пылятся, нет. У меня, например, есть какие-то вещи, что я давно не носила, и я их перепродаю. Я понимаю, что всё, не мой стиль, перепродам.
Мгм. То есть ты их прямо в реальной жизни применяешь? Не не не то, что они в коллекции лежат. А слушай, это больше для повседневности или это на какие-то особенные события, мероприятия?
Да, да, да. М-да. Но смотря какие украшения, у меня есть такие, все в стразах, какие-то большие, то есть, да, лучше днем, конечно, не ходить, но у меня есть и клипсы, и маленькие сережки, и какие-то кулончики. У меня есть брошки такие, простые достаточно, то есть можно и в посе в повседневной жизни носить, то есть ничего страшного.
Ага. На все случаи. <chuckles> Мгм. Подожди, а люди, например, когда тебя видят, замечают часто, что такое что-то необычное, какие-то украшения на тебе, да?
Разные у меня. Да-да, меня, кстати, часто спрашивают: "Где ты взяла? Что это такое?" Все спрашивают. И, кстати, это очень удобно. Можно, например, эм, украсить себя очень легко. Обычное платье или обычный какой-то костюм- кажется, что ничего такого особенного, а потом брошку какую-то добавляешь, и все такие сразу обращают внимание: "Ой, какой классный наряд!" Я думаю, что наряд-то обычный. Ну, брошечка. Да, удобно, кстати.
А, да? Мгм. <chuckles> Ну да, наверно, потому что акцент такой сразу и что-то необычное очень привлекает и цепляет, и, возможно, дополняет весь образ. Собирает, как бы, его целиком.
Да, да, так и есть. Мне кажется, вот аксессуары какие-то очень хорошо дополняют. Можно обычные, вот, базовые какие-то вещи на себя одеть, а вот акцент- именно серёжечка или брошечка, или что-то такое, и сразу по-другому это всё смотрится.
Ага. Мгм. Слушай, да, действительно. А, м, ну вот это хобби очень классное. Есть там какие-то сложности, например, в процессе? Например, много времени уходит или или финансов, или, может быть, не Ага.
Конечно. У нас, например, с моим молодым человеком уже конфликт. Он говорит: "Куда ты все деньги тратишь? Какая-то ерунда, не нужно тратить!" А я говорю: "Ну это же коллекция". То есть, ну, он как-то понимает, а с другой стороны не понимает. То есть он, э, вроде бы поддерживает, что у меня есть хобби, но одновременно, когда он я ему, кстати, не показываю иногда цены и за наоборот занижаю, говорю другие цены теперь. Вот он меня ругает за то, что я трачу столько много.
О да? Серьезно? Мгм. А, да? <chuckles> Чтобы лишний раз не нервировать человека. Слушай, и интересно. Ну, то есть сложности есть. Да, я в я понимаю.
Да, есть. Да, и ещё взрослые, вот, например, мама, тетя у меня тоже не понимают. Они иногда спрашивают: "А сколько вот это стоит, такое красивое там, не знаю, колье, например?" Я им называю цены, а там, ну, например, из-за марки к какой-то, то есть там бренд, например, "Шанель", он же, ну, не золото, не серебро, они такие: "Да ты что, я бы там за эти деньги купила бы золото"- то есть они не понимают.
Ага. Мгм. Мгм. Ну да, ну да, это интересно. Слушай, а вот ты упомянула, что, ам, сложности бывают с другими людьми, что там не все одобряют. А в принципе, как они относятся к твоему вот этому необычному внешнему виду, что, эм, ну, наверно, это классно смотрится, <chuckles> как-то комментируют это?
Мгм. Ну, внешний вид, кстати, мне обычно все комплименты делают, да, им нравится. То есть я никогда там не слышала, что: "Да что ты там на себя нацепила?" Нет, наоборот, всем нравится, все спрашивают, некоторые даже хотят, э, приобрести. Мгм. Я их мотивирую, кстати.
Мгм. То есть все скорее с восхищением смотрят? Мгм. А были моменты, что, может быть, ты тоже друзей или кого-то, родственников, м, как-то заинтересовала этим хобби, и они тоже начали этим заниматься?
Да да, так и есть. Мгм. У меня, кстати, подружки, они иногда просят там на какое-то мероприятие: "Дай мне, мы знаем, что у тебя есть, дай, дай, дай". Я, например, раньше очень часто давала какие-то украшения, теперь редко даю, потому что некоторые не возвращают вовремя, кто-то плохо там относится к ним. Иногда бывает, что я вижу, что как-то, не знаю, то какой-то новый там, э, дефект появился. То есть не хочу спорить, что они вот это всё сделали, потому что винтажное, ну, оно как бы уже поношенное, да, там есть, бывают какие-то дефекты, и с новым дефектом, ну, можно сказать, цена падает, а они этого не понимают. То есть некоторые неаккуратно относятся, и не хочу ссориться, поэтому я им там говорю: "Ой, там не могу", и что-нибудь такое.
Ага. Ага, да? Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, ну плюс ещё, наверно, если люди не прикладывают усилий, да, к поиску, там к чтобы найти что-то интересное, то для них это не так ценно становится, как для тебя, например.
Да, да, так и есть. И почему-то некоторые думают, что вот я могу взять, например, как-то неаккуратно отнестись к чужой вещи. Я дак, например, так, наоборот, не могу. Если я, э, что-то у кого-то беру, наоборот, я над этой вещью там трясусь, чтобы н ничего там не испортить, ничего там не сделать такого. Я не знаю, как так можно взять, а потом вернуть и и в худшем состоянии. То есть не знаю.
Мгм. <chuckles> <chuckles> А, ну да, ну да. Слушай, а вот ещё интересно, как ты выбираешь, вот что именно ты хочешь приобрести. Вот, например, ты смотришь, да, на вещь на какую-то интересную, и ты прям понимаешь, что вот это моё, я хочу это заиметь. Или, например, ты на что-то смотришь и думаешь, что это тебе неинтересно и для твоей коллекции не подойдет. Вот есть какие-то особенные критерии, как ты выбираешь?
Мгм. Да, ну конечно же, я подбираю то, что мне нравится всегда. Естественно, смотрю на цены, то есть, э, чтобы цена, качество, мой вкус, э, всё совпадало. Но есть некоторые, конечно, вещи мечты там у меня, которые я еще не могу приобрести, да.
Мгм. Ага. Да? Расскажи подробнее, а что за вещи мечты, например, могут быть?
Ну, у меня, например, вот я очень хочу сейчас, э, в свою коллекцию, э, такой браслет, э, который, м, ну, как бы большой, и он в стразах, и на коже там логотип, как бы вот такое, я не знаю, как это понятно я объясняю, нет? То есть кожаный, и там буквы такие, и они обычно, ну, евро, наверно, дь скока 900-1000 могут стоить. То есть у меня есть такие подешевле браслеты пластиковые, у меня есть браслеты тоненькие такие, у меня есть браслеты. Я вот хочу вот это широкий кожаный, и там вот, э, бренд написан, как бы, стразами, получается, стразами, да? Да.
Мгм. Ага. Ага. Ага. Ну, я понимаю, сь то есть. Мгм. Ага. Ну, то есть, э, какие, а вот основные проблемы, когда, например, у тебя есть какая-то вещь мечты, ты её где-то увидела там, не знаю, в интернете, может быть, или случайно? Ам, проблема найти её где-то, или проблема в том, что она в принципе есть, но очень дорого это может обходиться?
Мгм. Нет, бывает и проблема найти. Вот этот браслет, он, кстати, достаточно редкий, его очень, м, трудно найти в хорошем состоянии. То есть, если я, например, плачу там 1 000 евро, там условно, я хочу хорошее состояние, а, и то, что я, например, сейчас вижу, ну, там есть и какие-то потертости, потому что он кожаный, на коже это всё легко как бы чи зачиркать или что-то ногтями, или как-то. Вот если, например, металл, то его не так, э, легко что-то с ним сделать, испортить, а вот кожаный трудно. Я хочу, если я найду, например, за 1 000 евро, чтобы он был, ну, в хорошем состоянии, а не в таком, которое я видела. Вот состояние еще важно у винтажных вещей. У меня, например, была вообще такая ситуация, что я купила сережки, принесла их домой, стала, ну, открывать из коробки, у меня отвалилась прямо застежка.
А, даже трудно найти. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, да. Так и есть. Мгм. Так. Ага. Ха. Прямо во время того, как ты открывала.
Да, прямо я с ними ничего не делала, причем они были какие-то, ну, дорогие, хорошие, то есть, э, никаких дефектов я не заметила, и прямо они у меня упали на на пол. То есть застежка в руке, сами сережки на полу.
Слушай, это, конечно, неприятно. А что делать в таких ситуациях, если случается? Вот что ты? Как ты поступила?
Ну, я отнесла в ремонт. В ремонт мне всё починили там, припаяли. Я не знаю, как там они это делают, но, слава богу, всё нормально с ними. Но я, кстати, их потом перепродала, потому что, думаю, какие-то они не очень качественные, обидно было. Ну, естественно, я не помню уже, сколько я за это платила, ну плюс деньги, да, потратила.
Мгм. Мгм. Ну да. Слушай, с винтажными вещами, конечно, это всегда так, особенно когда не не новое. А вот часто попадаются какие-то проблемы с качеством или, м, брак может быть или что-то ещё? Ну, такое, что ты не ожидаешь.
Ну, кстати, не так часто, нет нет, не часто. Бывают вот какие-то, да, вот, э, курьезные такие, что замочек, может быть, как-то уже плохо открываться. Ну вот так вот, чтобы они прямо разваливались, как вот эти сережки, такое вот 1 раз я вот помню. А так какие-то, если стразинка, что-то отвалится, а, э, в ремонт можно сдать, тут недорого. В принципе, я уже знаю хороший ремонт, они ее делают быстро, качественно, то есть никаких проблем нет.
Ага. Такой 1 раз так. Ага. Ага. У тебя уже много знакомых <laughs>
Да, уже появились, кстати, знакомые, да. Но главное, кстати, отдавать в хороший ремонт, потому что они могут испортить вещь.
связанных с этим хобби. <laughs> Видимо, есть. М! Даже так.
Особенно если потом перепродавать, то есть они могут плохо сделать. Нужно обязательно смотреть, где хороший ремонт, и за вещью нужно всё равно ухаживать. То есть, э, э, м, они у меня все так, э, сложены. Я, кстати, сделала себе недавно такой, м, в шкафу как бы витрину, можно сказать. Вот, и у меня там они так красиво всё л лежит, радует глаз. Мгм.
Мгм. Ну да. Ага. Серьезно? Для коллекции? <tsk> Какое! Здорово! С слушай, а вот у меня ещё такой вопрос, э, есть тоже по поводу этих, э, в вещей. <chuckles> Хотела тебя спросить. А, <tsk> н на э, например, ты их подбираешь под одежду или ты, в принципе, м, когда выбираешь, не связываешь их с какими-то образами, с которые ты хочешь, э, примерить? Нет.
Мгм. Нет, нет, у меня такого нету, что я прямо под образы подбираю. Обычно как-то интуитивно, вот, э, к чему сегодня сердце лежит, душа лежит, то и выбираю. А иногда бывает, я экспериментирую что-то. Я раньше, например, не любила металлы сочетать, то есть если серебро- серебро, золото- золото, я теперь как-то экспериментирую, смотрю иногда что-то в журналах, где-то на "Ютюбе", что-то увижу иногда, какие-то идеи и к себе применяю. Мгм.
Ага. Какие-то интересные комбинации, как сочетаются. Ага. Да, интересно, конечно.
Да, интересно, мне кажется, для девушки это вообще неплохое хобби. Почему? И, кстати, э, вот эта коллекция, все думают, что вот я коплю, и как тетя у меня говорит: "Вот ты пыль собираешь только!" А я ей потом говорю: "Дак ты не знаешь, что вот, э, если я купила, например, сегодня какое-то украшение, то завтра оно может вырасти в цене, и я потом его могу перепродать". То есть, с одной стороны, да, для тебя это пыль копить, а моя коллекция в цене возрастает, и, если что, денежки обратно могу получить. То есть такая
<laughs> Серьезно? Мгм. Кстати, да. Мгм. Да, кстати, ещё со временем, может быть, сегодня она, н например, что-то не очень ценится, а там через какое-то количество лет может, э, да, очень-очень сильно подняться в ц в цене.
Так и есть так и есть, да. Все почему-то думают, что золото и серебро только в цене возрастает. Нет, то есть винтажные украшения, особенно брендовые, конечно, у меня не всё брендовое, но есть и брендовое- оно только растет в цене и всегда пользуется спросом. Если денежек нет или какие-то проблемы, всегда можно продать, выставить куда-то на Ebay и получить выгоду.
Да. Да, действительно, особенно если какие-то раритетные вещи, такие интересные, то всегда найдутся любители, которые захотят это, наверное, а, себе. <chuckles>
Конечно, конечно! Да, так и есть, это правда!
Да, слушай, очень необычное хобби у тебя, конечно! 1 раз такое слышу о коллекционировании каких-то винтажных украшений. Было безумно интересно просто тебя услышать! <chuckles> Спасибо за такой классный разговор.
Мгм. Да, спасибо! И мне было тоже интересно пообщаться. Очень хорошо и мило пообщались.
Надеюсь, еще пообщаемся на не менее интересные темы. <chuckles>
Да, спасибо тебе. До свидания. Надеюсь, еще увидимся.
Пока-пока.